ครับ อันนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาปรึกษา แล้วก็ขอคำแนะนำหน่อยครับ คือตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเริ่มที่จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องความหมายของชีวิต แล้วก็ความคาดหวังจากคนรอบข้างมากน่ะครับ พอดี อ่า มันจะมี อ่า เหตุการณ์หนึ่งที่ผมทำตัวที่จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ก็เลยโดนคนรอบข้าง หรือว่าโดนคนอื่นตัดสินว่า เราเป็นคนที่ไม่เอาไหน เราเป็นคนที่แบบ เอ่อ เหมือนกับว่าคนอื่นคาดหวังในตัวเรา แต่ว่าเราทำไม่ได้น่ะครับ ก็อยากจะขอคำปรึกษาในส่วนนี้หน่อยนะครับ
อืม ครับ อืม ครับ อือ ครับ ๆ โอ้โฮ ตรงนี้ก็ เอ่อ ถ้าเกิดถึงขั้นที่ถูกคนอื่นตัดสินเนี่ย อันนี้ก็เข้าใจได้เลยว่า มันก็ จะต้องส่งผลกระทบต่อ เอ่อ อารมณ์แล้วก็ความรู้สึก หรือมุมมองของเราต่อตัวเอง อันนี้อาจเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้เลยอะนะครับจริง ๆ แต่ว่า เอ่อ สำหรับส่วนที่เขาตัดสินเนี่ยครับ อันนี้คือ เอ่อ เขาเป็นคน บุคคลสำคัญกับคุณมากไหมครับในชีวิต หรือว่าเป็น เอ่อ เหมือนเป็นเพื่อนร่วมงาน หรือว่าเป็น เอ่อ คนที่ผ่านมาเฉย ๆ อย่างเงี้ยครับ?
อืม ครับ ก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันนี่แหละครับ แล้วก็มีทั้งครอบครัว แล้วก็ญาติพี่น้อง แล้วก็ส่วนใหญ่เป็น เป็นเพื่อนร่วมงานมากกว่าครับ <smacks lips> แต่ทีนี้ก็คือว่า เอ่อ มันจะมีเหตุการณ์หนี่งครับ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันเนาะว่า พอดีว่าผมไปทำงาน งานหนึ่ง แล้วต้องคุยกับลูกค้านะครับ แล้วทีเนี้ยผมรู้สึกว่า ผมคุยกับเขาได้ไม่ค่อยดีเท่าไร เขาไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของแผนการตลาดที่ผมเสนอให้เขาฟัง อย่างเงี้ยครับ ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าลูกค้าแบบ เออ ไม่ค่อยพอใจนะครับ แล้วก็ไม่ค่อยที่จะขอคำปรึกษาจากตัวผม แล้วเพื่อนร่วมงานน่ะครับ ก็คือเป็นรุ่นพี่ซึ่งเขาห่างกับผมมาประมาณ อ่า 10 ปีเลยนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็น เป็นวัยผู้ใหญ่มากแล้ว เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง เป็น Gen Y เลยล่ะ อ่า ทีเนี้ยก็คือ
อือฮึ ครับ อืม ครับ ครับ อือ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ
อ่า ผมเนี่ยพยายามครับ พยายามที่จะ อ่า ให้คำปรึกษาจาก อ่า ลูกค้านะครับ แต่ว่าเขาก็มองครับว่า เอ ลักษณะการทำงานของเราเนี่ยมันไม่ค่อยเป็น โพรเฟสชันนัล เท่าไรนะครับ อืม อ่า หลังจากที่ผมปฏิบัติงานเสร็จเนี่ย คือพี่เขาก็แซวว่า เอ๊ย แบบ เฮ้ย ทำงานไม่ค่อยเป็นมือโปรเลยนะ เนี่ยครับ อืม มันก็เลยทำให้ผมเนี่ย คือมีความรู้สึกกดดัน แล้วก็รู้สึกน้อยใจ แล้วก็รู้สึกโทษตัวเองมาก ๆ เลยครับ ว่าทำไมมันต้องเป็นเรานะครับ ทำไมเราถึงทำผลงานออกมาไม่ดีนะครับ แล้ว อ่า เราก็ตั้งใจนะ หรือ แล้วก็อยากจะมีความหวังว่า รุ่นพี่คนนี้อยากจะให้ชมเราหน่อย แต่สุดท้ายเราโดนตำหนิแทนนะครับ ซึ่งผมก็รู้สึกว่า ผิดหวังในตัวเองมาก ๆ เลยครับ ทีนี้เนาะมันก็มี มันก็เกิดเป็นความเครียดอะคุณ จนรู้สึกว่า เวลาที่เรา อ่า กำลังขับรถเนี่ยมันก็ง่วงนอน มันรู้สึกว่ามันเหนื่อยล้าไปหมดเลยครับ ทั้ง ๆ ที่ร่างกายมันแข็งแรง แล้วก็ปกติมากนะครับ แต่ว่าพอได้มายินคำพูดจากรุ่นพี่คนนี้แบบที่เราไว้วางใจเขา แล้วก็นับถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่ดีมาก ๆ เลยนะครับ อ่า พอเขาพูดมา อย่างเงี้ย เราก็รู้สึกเสียใจนะครับ ซึ่งเราก็รู้ตัวดีแหละว่า อ่า เราไม่เก่งพอนะครับ พยายามครับ พยายามที่จะปรับปรุง แต่มันคือตอนนี้มันก็ทำยังไม่ได้นะครับ ก็ยังรู้สึก Fail อยู่ครับ ก็อยากจะขอคำปรึกษาหน่อยนะว่า เราจะมีวิธีในการพัฒนาศักยภาพของตัวเราให้มันเก่งขึ้นได้มากกว่านี้ไหม? หรืออาจจะเป็นคำปลอบใจดี ๆ ก็ได้ครับ
ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับ อืม อือ ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ๆ อ๋อ ตรงนี้เข้าใจเลยเนาะ คือ เอ่อ การที่เราถูกตำหนิจากคนที่เรานับถือเนี่ย เอ่อ จริง ๆ แล้วมันก็มีผลต่อจิตใจเราค่อนข้าง ม มันเรียกว่า เอ่อ มีผลรุนแรงมากนะครับ เพราะว่า เขาก็เป็นคนที่เรานับถือเนาะ แล้วเราก็คาดหวังให้เขา ที่ว่า เอ่อ อยากจะให้เขาประทับใจในตัวเรานะครับ แต่ว่าผลดัน เอ่อ ออกมาทางตรงข้ามที่กลายเป็นเราถูกตำหนิแทนเนี่ย ก็ ยังไงตรงนี้ก็เอาใจช่วยนะครับว่า เอ่อ เดี๋ยวคุณก็จะผ่านมันไปได้นะครับ แต่ว่าในส่วนของคุณที่รู้สึกว่า เอ่อ อาจจะรับเรื่องคำตำหนิได้ยากเนี่ย อันนี้อาจจะเป็นมุมมองที่คุณมีต่อ ต่อ ต่อเส้นทางชีวิตของคุณหรือต่อตัวคุณเองด้วยนะครับ อย่างแรกเลยที่อยากจะแนะนำก็คือว่า เอ่อ อยากให้คุณมองในลักษณะที่ว่า จริง ๆ แล้วเนี่ย ทุกคนต่างเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะ แล้วเราสามารถทำผิดพลาดได้ นะครับ เราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ เอ่อ อาจจะประสบการณ์เรื่องนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มากพอ หรือว่า เอ่อ อืม เรียกว่า ฝีมืออาจจะยังไม่ได้เท่ากับรุ่นพี่คนนั้นนะครับ ดังนั้น การที่เราจะพลาดได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดา ขั้นแรกของการที่จะพัฒนาตัวเองได้เนี่ย เราต้อง เอ่อ เรียนรู้ก่อนจากความผิดพลาด และยกโทษให้ตัวเอง นะครับ เราถึงจะสามารถ เอ่อ นำคำ เรียกว่า คำวิจารณ์เหล่านั้นเนี่ยมาปรับปรุงพัฒนาและแก้ไข และพัฒนาต่อไปได้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถยกโทษให้ตัวเองได้เนี่ย เราก็จะ เอ่อ มัวแต่ว่า เขาเรียกว่า ทับถม ตัวเองด้วยความรู้สึกต่าง ๆ ในแง่ลบนะครับว่า "เอ๊ะ ทำไมเราไม่ได้เรื่องเลย ทำไมเรา เอ่อ เรื่องแค่นี้เราก็ทำไม่ได้ ทำไม เอ่อ มันยากจัง ทั้งที่เราก็ทำเต็มที่แล้ว" อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่ง เอ่อ ถ้าเรายังทับถมตัวเองด้วยความรู้สึกเหล่านี้เนี่ย มันจะปิดกั้นช่องทางในการพัฒนาของเรา นะครับ ต่อให้ เอ่อ ทางรุ่นพี่คนนั้นเขาวิจารณ์ได้ตรงไปตรงมา แล้วก็อาจจะมีข้อเสนอแนะด้วยเนี่ย เราก็จะยัง เรียกว่า ย ยังไม่สามารถเข้าใจมันได้เต็มที่นะครับ ยังไงตรงนี้ เอ่อ ในขั้นแรกของการเริ่มไปเนี่ย ก็คือ เอ่อ ยกโทษให้ตัวเองก่อนนะครับ แล้วก็ เอ่อ ในแง่ที่ว่า มนุษย์เนี่ยสามารถทำผิดพลาดได้ อันนี้ก็เป็นแค่อีกครั้งหนึ่งที่เราผิดพลาดนะครับ ซึ่งมันก็จะมีแต่คนที่ลงมือทำเท่านั้นแหละครับที่สามารถผิดพลาดได้ นะครับ อย่างน้อย เอ่อ ตรงเนี้ย เราเป็นคนหนึ่งที่ลงมือทำไปแล้ว แล้วเราก็ได้รับบทเรียนกลับมาแล้วนะครับ สิ่งถัดไปก็คือเป็นหน้าที่เราที่จะ เอ่อ เรียนรู้บทเรียนนั้นให้ ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดซ้ำ นะครับ แล้วก็อย่าง เอ่อ พฤติกรรมของรุ่นพี่คนนั้นเนี่ย ที่เขาวิจารณ์เราเนาะ อย่างที่บอกว่า เหมือนว่า เอ่อ เราทำงานได้ไม่เป็นมืออาชีพเลยเนี่ย ตรงนี้เนี่ยคุณคิดว่า เอ่อ การวิจารณ์ของเขาครั้งเนี้ย จะมีผลต่อความสัมพันธ์ของคุณกับ กับเขาไหมครับ?
อืม ใช่ อืม อืม อืม อืม อืม ผมว่ามี มีนะครับ มีแบบว่ามันทำให้ความน่าเชื่อถือของเราเนี่ย มันลดน้อยถอยลงครับ แล้วก็คือส่วนใหญ่ ผมกับพี่คนเนี้ยเราจะไปเที่ยว ไปสังสรรค์ปาร์ตีด้วยกันนะครับ ไปร้านอาหาร อะไรพวกเนี้ย เออ แล้วคือผมก็กลัวที่จะ เขาจะไม่ชวนรุ่นน้องนี้ครับ กลัวเขาที่จะไปชวนเพื่อนร่วมงานคนอื่นแทน แล้วก็กลัวที่เขาจะไปเล่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่า อ่า น้องคนนี้ คือทำงานได้ไม่ค่อยเป็น โพรเฟสชันนัล เลยนะครับ ก็กลัวที่จะถูกนินทาต่าง ๆ ด้วยนะครับ เพราะว่า เอ่อ ผมก็ห่วงนะ คือภาพลักษณ์ของสังคมเนี่ย มันก็ส่งผลกระทบ ต่อด้านงานของเราเหมือนกันนะครับ แบบจริง ๆ ผมก็แคร์เรื่องนี้อะครับ มันก็ส่งผลต่อ ต่องานเนาะ แล้วมันอาจจะทำให้ เอ่อ จำนวนฐานลูกค้าของเรานี่ คือมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับ ถ้าเป็นคนในพื้นที่นะครับ ผมก็เลยอยากจะปรับปรุงตัวใหม่นะครับ ไม่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น ถ้ามีโอกาสเนี่ย คือแล้วเราได้มาร่วมงานกับพี่ ผมได้มาร่วมงานกับพี่คนนี้อีกครั้งหนึ่งนี่ ก็อยากจะทำตัวให้มันดียิ่งขึ้น ให้เขาเห็นว่าจริง ๆ แล้ว เรามีศักยภาพมากเพียงพอนะครับ ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้น ในอนาคตนะครับ ก็อยากจะแก้ตัวอะ พูดง่าย ๆ จะเป็นอย่างนี้เลยครับ อือ
อืม อ๋อ ครับ ครับ ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อือฮึ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับ อา ครับ ซึ่ง เอ่อ โอกาสตรงเนี้ยนะครับ การที่เราจะขอโอกาสแก้ตัวจากเขาเนี่ย จริง ๆ ก็คือ ถ้าเกิดเรา ไม่ได้ทำผิดพลาดแบบเรียกว่า คอขาดบาดตาย หรือว่าทำผิดซ้ำซากเนี่ยนะครับ เอ่อ โอกาสตรงนี้ยังมีเสมอครับ ผมเชื่อว่าอย่างเขา ยังไงเนี่ย เอ่อ เขาก็เป็นคนทำงานคนหนึ่งเนาะ แล้วเราก็เป็น เป็นเรียกว่าเป็นรุ่นน้อง ที่มีอาวุโสน้อยกว่าเนี่ย เอ่อ ยังไงตรงนี้เนี้ย เรื่องการให้โอกาสกัน มันก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ แต่ว่าอาจจะเพื่อให้เขามั่นใจมากขึ้นอะนะครับ เราก็อาจจะ เอ่อ เป็นคนที่เรียกว่า ตรงไปตรงมา แล้วก็ เอ่อ เรียนรู้จากบทเรียนของเรา ก็คือว่าเราอาจจะอธิบายให้เขาฟังว่า อ๋อ ผมเข้าใจแล้วพี่ ว่าผมผิดพลาดตรงนี้ ตรงนี้ แล้วผมก็มีวิธีการแก้ไขลักษณะนี้ ซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ย เราจ้า จะไม่ผิดพลาดแบบนี้แน่นอน ถ้าพี่มีอะไรที่รู้สึกว่า ผมจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม พี่บอกก่อนได้เลยนะครับ อะไรแบบเนี้ยครับ ซึ่งมันก็จะทำให้ เอ่อ ก็อย่างน้อยเนี่ย เขาก็จะได้รับรู้ว่าเราเป็นคนที่ เอ่อ เรียกว่าต่อให้ผิดพลาดได้ แต่เรามีความรับผิดชอบ และเราก็ไม่ได้มี เรียกว่าไม่ได้ถือตัวเกินไป ที่จะถึงขั้นขอโทษใครไม่ได้เลย หรือว่าไม่สามารถเรียนรู้จากบทเรียนได้นะครับ คือการที่เราจะเป็นที่ไม่ชอบของคนอื่นเนี่ย เอ่อ อย่างน้อยเนี่ย ถ้าเราสามารถถ่อมตัวเองได้เนาะ ถ่อมตนได้แล้วก็ เอ่อ เรียนรู้จากความผิดพลาดได้ ไม่ใช่คนน้ำเต็มแก้ว เอ่อ ยังไงเขาก็คงจะให้โอกาสเราอยู่แล้วล่ะครับ ถ้ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายด้วยอะนะ ยังไงตรงนี้ก็ลอง เอ่อ พูดกับเขาตรง ๆ เนี่ย แทนที่จะปล่อยให้เขาต้องเอาเรื่อง เรียกว่าเอาเรื่องของเราเนี่ยไปพูดกับคนอื่นเนาะ สู้ให้เราพูดกับเขาตรง ๆ นะ เขาพูดกับเราตรง ๆ เนี่ย น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่า สำหรับสิ่งที่คุณกลัวเนี่ยนะครับ
อืม อืม อืม อืม อืม ครับ แล้ว แล้วในบางครั้งน่ะคุณ ถ้าเผื่อ อ่า รุ่นพี่คนเนี้ย เขาเอาเรื่องของเราไปพูดแล้วนะครับ คือข่าวมันแพร่กระจายไปแล้ว เรา เรามีโอกาสที่จะแก้ตัวอยู่เหมือนเดิมใช่ไหม? อ่า แล้วทีนี้คือ อ่า ต่อมาเนาะ ก็รุ่นพี่คนเนี้ย คือหลาย ๆ คนแหละ ไม่สิมันน่าจะเป็นเกือบทุก ๆ คนน่ะครับว่า อ่า ถ้าเป็น ช ผู้ชายด้วยกันน่ะ คือเขาจะไม่ ไม่ค่อยฟังเรื่องของคำพูดการขอโทษเท่าไร อาจจะดูที่การกระทำมากกว่านะครับ แต่ว่าคำพูดมันเป็นแค่ลมปาก การกระทำนี่คือของจริงนะครับว่า อันนี้เป็นวลีอย่างหนึ่งนะครับ ซึ่งผม ผมก็อยากจะปฏิบัติตัวใหม่ให้เขาเห็นน่ะครับ แบบว่าเรา เราไม่ใช้คำพูดสื่อสารกัน เรา เรา เราดูที่การกระทำกันมากกว่า แต่ว่าคือไอเดียของคุณมันก็เป็น เป็นเรื่องที่ดีครับ ที่แบบว่าการขอโทษตรงไปตรงมา มันอาจจะเป็นเรื่องของ อ่า มารยาท หรือว่าระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ อย่างเงี้ยครับ ซึ่งมันจะต้องมีการแบบอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งกันและกัน อันนี้ก็เห็นด้วยเลยครับ อือ ใช่เลยครับ
ครับ ครับ อืม ครับ อืม อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อ อัน อันนี้ก็ เอ่อ ไม่แน่ใจว่าองค์กรของคุณมีมุมมองยังไงอะนะ แต่ว่าจริง ๆ แล้วการขอโทษเนี่ยมัน เอ่อ คือต้องเรียกว่าในฐานะมืออาชีพเนาะ การขอโทษเนี่ยมัน มันไม่ใช่การขอโทษด้วยลมปากเฉย ๆ เนี่ยครับ มันก็คืออย่างน้อยเนี่ย มัน มันไม่ใช่ว่าเราแบบ เอ่อ "ผมขอโทษแล้วกันพี่" อะไรอย่างเงี้ย แต่เรามีบทเรียนมาอธิบายให้เขาฟังและแนวทางในการแก้ไขมาอธิบายให้เขาฟังด้วย ซึ่งอย่างน้อยตรงเนี้ย มันน่าจะแสดงความจริงใจของเราได้ว่า เอ่อ เรา เราเรียนรู้แล้วว่าเหตุการณ์เนี้ย เราทำอะไรผิดพลาดลงไปนะครับ แล้วก็อย่างน้อยในเรื่องการขอโทษเนี่ย มันก็แสดงถึงว่า เราเนี่ยไม่ได้ถือตัว คืออันนี้จริงคือไม่ได้มีอีโกนะครับ เพราะว่า อืม ไม่แน่ใจว่าองค์ องค์กรนี้มองยังไงอะเนาะ แต่ว่า เอ่อ ถ้าคนที่มีอีโกเขาก็จะไม่ขอโทษ แล้วก็ทำเหมือนทุกอย่างเป็นปกติ แล้วก็ไปว่ากันงานหน้าอีกทีหนึ่ง ถูกไหมครับ? แต่ว่าถ้าเรา เอ่อ เรียกว่าถ่อมน้อมถ่อมตัวเนาะ คืออันที่จริง คือไม่ได้ ไม่ได้ถ่อมตัวในฐานะว่าเราเป็นรุ่นน้องกับรุ่นพี่ แต่ถ่อมตัวในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถผิดพลาดได้ และเรียนรู้ได้ อันเนี้ยผมมองว่า เขาก็น่าจะ เอ่อ คงไม่ได้มองข้ามความรู้สึกของคุณไปได้หรอกครับ
อือฮึ อืม อืม ครับ ก็เดี๋ยวจะลองเอาเก็บไปพิจารณาดูเนาะว่า เออ แบบ แต่มันไม่รู้ ไม่ทราบว่า มันเกี่ยวเนื่องจากแต่ละองค์กรไหม หรือว่าค่า น ค่านิยมทางวัฒนธรรมมันแตกต่างกันหรือเปล่า อาจจะเป็นเหมือนที่คุณว่าก็ได้ คือมันอาจจะแตกต่างกันจริง ๆ ก็ได้ แต่ว่าโดยพื้นฐานเนาะ คือการขอโทษเนี่ย มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ก็จะลองเอา ลองไปคิดครับ เผื่อวันหนึ่งเราได้ หรือว่าผมได้ร่วมงานกับพี่เขาเนี่ย คือก็จะมีการขอโทษ แล้วก็ปฏิบัติตัวให้มันดีมากยิ่งขึ้น สำหรับวันนี้คือขอบคุณมากเลย ที่ให้คำแนะนำดี ๆ ขอบคุณครับ
ใช่ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ เช่นกันครับ ก็ยังไงเอาใจช่วยนะครับ แล้วก็ไว้มีโอกาสพูดคุยกันใหม่ครับ สวัสดีครับ